Je dirais pas qu'il me plaisait pas, mais en fait moi c'est juste le crocodile qui m'intéressait, genre q le même survêtement avec un autre signe ou pas de signe du tout. Ce qui aurait été pire pour moi de pas avoir, heu, de vêtements sans marque à l'époque, c'était mon pire cauchemar. Heu, donc oui, en fait, heu, je me rendais compte que c'était voilà, c'était purement marketing. Et surtout je le portais, je p je pense à l'époque, heu, inconsciemment, plus pour les autres que pour moi-même. «Regardez-moi, je porte de la marque», tu pouvais pas me vanner, heu, voilà je suis, heu, je suis dans les clous et cetera. Exactement.
Ah ouais. Mmh, ouais, une f une façon de se protéger un petit peu du regard des autres, du jugement, de de se sentir à part aussi. Tout le monde porte des marques comme ça au moins, je suis accepté. Enfin, un un sentiment de d'appartenance.
Il y avait un peu de ça aussi. Exactement. Après, il y avait, heu, enfin f comme, bah, avec le recul, je me dis que c'était assez bête parce que c'était quand même de des vêtements qui valaient de l'argent quand même. Les survêtement Lacoste je m'en rappelle, c'était quand même très cher et je faisais n'importe quoi avec. Je veux dire, je faisais du foot, heu, j'en prenais pas soin, je courais avec, heu, je sautais enfin voilà, j'étais un enfant. Donc c'est vrai que non seulement c'était cher et en plus c'était pas quelque chose voilà, que je valorisais particulièrement. Parce que voilà, je j'en prenais pas particulièrement soin donc, heu. C'est vrai qu'à cet âge là Mmh mh.
Bien sûr. Mmh. D'accord. Donc à ce moment-là, collège, heu, tu es beaucoup en jogging. Alors les marques, certes, mais tu es beaucoup et quasiment exclusivement en jogging.
Que ça. Jogging, baskets, heu, il y avait pas d'autres alternatives. Non, pas pas cette époque là. Heu, je trouvais en fait déjà, je voyais déjà, le côté un peu inconfortable chez les autres. Enfin je sais pas, je trouvais pas ça enfin moi qui aimais beaucoup bouger, cette liberté de mouvement était quand même importante et c'est vrai que je la retrouvais quand même dans les survêtements. Heu, mais c'est vrai que les jeans en fait j'étais quand même sensible, aux matières quand même à l'époque, heu, mine de rien. Ça veut dire que même si quand je portais des survêtements de marque, il y en a que je préférais, hem, à d'autres parce qu'en termes de souplesse, en termes de tu sais? Des fois c'était trop synthétique et j'avais l'impression que quand il faisait un peu trop chaud, je transpirais trop rapidement dedans. Donc j'étais quand même, malgré mon jeune âge, sensible aux, heu, à à aux matériels, aux tissus.
Ouais, tu portes pas de jeans, heu. D'accord. Mmh. Quand même.